あの、まあ、いろんな考えがあると思うんですけれど、あの新しい考えっていうものに対して、あの心を開くコツって何かありますか？
はい。 はい。 いや、私心を開く、ま、これをオープンマインドって言うと思うんですけど、これが私の大きな人生のテーマになってきたんですよ。
ええ。 おお、結構壮大なお話で。
実は。いや私初めてこう海外にバックパッカーとして出かけたのが、ま、19、20歳ぐらいの時だったんですね。ま、そこでこうイタリア人、ま、ヨーロッパの方とすごく出会いがあったんですよ。そこでこう大きく気付いて指摘されたことは、アジア、特に日本人はオープンマインドじゃないねって、我々はそこオープンマインドなんだよ、と教えてもらったんですよ。
はい。 ええ、ええ。 <laughs> ああ、まあ、よく言われますよね。
じゃ何？オープンマインドってっていうのが、そこからずっと考え始めてたんですよ。オープンマインド、心を開く、一体それはどういうことなんだろう？と思って、今もまだ、こう何気なくしかこう答えは出てないんですけど、やはり
はい。 おお。 はい。 うん、うん。 はい。
自分を解放するっていうことだったり、自分をさらけ出すっていうこともひらひ含まれてて、要は着飾らない、要は防御をしないっていうことでコミュニケーションを取ることで、仲良くなれる状態っていうのかなっていう認識をそこで作ったんですよ。だから、そう、人とその接する中でできるだけ心を開いて、こうオープンに話していくっていうことを今でも意識してますね。
うーん。 はい。 うん、うん、うん。 ああ。 はい。 おお、素晴らしいですね。
ただ、難しいなって感じる場面も多々あるんですよ。
ま、特にね、日本ってあのその建前と本音みたいな、考え方もあるじゃないですか。そう考えると、オープンマインドにしていい場面、していはいけない場面なんかも出てくるかとは思うんですよ、特に仕事とかでもね。
うん。 はい。 はい。 ああ、そうですよね。ただ、いや、もう必要な場面でオープンできますね。ただ仕事となるとやっぱりビジネスじゃないですか。そ、隠さないといけないこととかもあると思うっていうのは、やっぱりそれはもう万国共通だと思うんですよ。
ええ、そんな時ってどうしてます？ はい。 うん、うん、うん。
ただ日常生活、特にはこう習い事、人と接する時、自分から心を開くっていうことが、相手と親密になるきっかけになるんじゃないかなと思ってますね。
はい。 おお、確かにそうですよね。ま、でもその自分の方からそのオープンマインドになって、で、それによって相手が同様に、オープンマインドになってくれるかどうかっていうのは、これ
はい。 はい。 はい。
何か、何て言うんですかね、自分からオープンマインドになると、相手がもうオープンマインドになってくれやすいとかっていう傾向みたいなものってありますか？
はい。 あると思うんですよ。自分がその状態に持っていくと相手が同調しやすい、もしくはもうそれ以上同調させることはできないと思っているんですよ、私は。人をコントロールすることはしないし、できないと思ってるんですよ。
はい。 うん、うん、うん、うん。 はい。ええ。
そこ、それって私の課題じゃではないと思うんですね。そこの課題の分離っていうところはしっかりするようにしてます。私はオープンマインドで接するようにしました。でも相手はそれには乗りません。でもそれは相手の選択じゃないですか。
はい。 おお。 うん、そうですね。
だから、あ、仕方なかったな、今日今回はそういうところでは縁がなかったんだなって思うようにします。
うん、うん、うん。
そうすることによって、もうあまり気にしない自分でいれるって言うんですかね。
うーん。
うーん。ま、それがすごく大事なスタンスなのかな。思うとともに、だからといって心を閉じちゃダメだと思うんですよ。
はい。 うーん。
うん、オープンでいるっていうことはすごくこう生きていく中でいろんな情報をキャッチできるので、大切な状態だと私は感じてますね。
ああ、じゃ、オープンマインドでいることの、あの、1番大きなメリットっていうのは、心を開くことによっていろんな、あの、閉じた状態では得られない情報を得ることができるっていうところですか？
はい。 はい。 そこですね。あと閉じた状態だとこう関われない人と関われてしまう。ただ、ま、怖いことも多々あると思うし、自分の性格とかもあると思うんですよ。
はい。 うーん。
で、ほんとに例えば、なん、何に対してもそうだと思う。人に対してもそうだし、今で言うと最新のテクノロジーに関してオープンマインドでいるっていうのも大事なスタンスだと思うんですよ。
はい。
というのは、えっと、今 AI を使うことが非常に多くなってきたんですよね。
そうですね。
はい、それを使うためにはやっぱり心を開いて、その、なんていう興味を持っていくことじゃないですか。
はい。
はい、心を開くっていうことは興味を持つっていうこととどういうこな同いり同義なのかもしれないですけど、それにつながっていって、やっぱりこう、きなんかね、何て言うんですか、気にせず使える、その新しいものを、ま、気負いせずに使える状況っていうのがすごく大切だなと思いますね。
うんうん。 はい。 ああ。あ、でも面白いですよね。あのオープンマインドって必ずしもその、ひたい人に対してだけではないってことですよね？
そうなんですよ。人に対してだけじゃなくて、物事に対してもそうだし。
うん。 はい。
いや、私これちょっとなんか、ん、ま、あの、いオープンマインドすぎるなっていうのも最近、あの、ある出来事があったんですよ。
<laughs> はい。
カナダ人の女性に出会ったんですね。
はい。
で、ま、その方とこうおしゃべりをしてて、ふと言ったんですよ。私はポリアモリーなんだって言うんですよ。
はい。
ポリアモリーって何？と思って、ま、調べたんですよ。じゃあ、ポリアモリーっていうのは、ま、男性でも女性でもいいので、複数の交際相手がいるんですよ。
ええ。 同時にってことですか？
はい、でもその相手も複数の交際相手を持っていて、それをきちんと公言してて、お付き合いしてるってパターンのことを言うんですね。
はあ、はい。
で、私すごいなと思って、それ、そんなのありなんだって思ちゃちょっと勉強させてもらったんですけど。心を開いたら関係性に心を開いていけば、ここまでなるのかと。<laughs>
ええええええ。 うんうん。 <laughs>
それはそれですごいなっていうのもあって、ああ、なるほどな、ま、個人主義の世界から来た人なのか、周りがはたまた周りがそういう人が多かったのか、西海岸、あん、ま、アメリカ、ほ北米の西海岸でそういう方が増えてるっていうお話をしてたんですけど。あ、興味深いなと思いましたね。
はい。 うんうん。 はい。 そうですね。ま、でも今のお話聞いてて、あの、え、お聞きしたいんですけど、その、ま、あの、複数の方と、っていう時に、それを聞いて、で、オープンマインドの状態でそれを聞いた時っていうのは、一応それを受け入れる
うん。 はい。 はい。 はい。 はい。
ていうことですよね？
いや、そういう人もいるんだっていうことですね。それでその人と付き合うお付き合いするかっていうとまた別の話です。
はいはい。 あ、じゃあ、あの必ずしも受け入れるイコールあのそれに賛同するというか、あの。
うん。 いや、それに興味を持ちましたすごく。そういう方がいるってことに。何かを知ったんですよ。で、私はそういう質問の中で、ジェラシーはどうなんだ、やきもちとか焼くじゃん、そういうやきもちってどうなのって。じゃ、はたまたさ、鉢合わせしたらどうなるのとか。
ああ。 はい。 うんうん。 はい。
色々あるじゃないですか、聞きたいことは。そういうのを、こう聞いてきました。
そうですね。 おお、いや、面白いですね。
はい、で、それで大切なのはこっちも興味を持つオープンマインドでそれをなんか聞く視線なのかなと思いましたね。
ああ、そうですね。少なくともその否定してるわけではないですもんね。
そうなんですよ。そこで、こう自分の生き方には、ま、それには共感できないんですけど、ま、そういう人もいいのかなって。
うんうんうん。 はい。 うんうんうん。
だってそもそも1人のパートナーにこうすべてを求めるのって間違いだと思うんですよ。例えばこの人とどっかも出かけたい、一緒にも食事したい、全部楽しみをこうね、共有できるわけないじゃないですか。
はい。 はい。 うん。 はい。
この方はすごく遊んでて楽しいって、この方は一緒に住みたいとかって分かれるっていうのも、もしかしたら自然なのかなってふと思いました。
うんうん。 ま、そうですよね、それが自然って感じる人ももちろんいるんでしょうね。
うーん。 はい。 それが本来の、だから私は今まで結婚されている方でうまくいってない方っていうのもたくさん見てきたんですね。浮気されている方もいらっしゃって、それがなくなるのかな、お互いがそういう感じになればっていうのもふと思いましたね。
はい。 ええ。 はい。 ああ、そうです。まあ、そもそも浮気とは言わなくなっちゃうんでしょうしね。<laughs>
そうなんですうえ。だから、もう私もまだはてなはてななんですよ。
うーん。
どうするのかわかんないす。どうするべきなのか。でも学べることはあるんじゃないかと思うんです、そこから。
ああ。 ああ、そうですよね。 うんうんうん。
うん、という心構えを持つっていうことが新しい考えに心を開くコツっていうのはなんだろう、興味を持つとか。
はい。 うんうんうん。
あとは、うん、その興味をぶつけてみるっていうとこですかね。好奇心旺盛でいるっていうのは大切なのかなと思います。
はい。 うん。 ああ、ま、そうですね。ま。
うん、じゃ好奇心旺盛にいるっていうのはどういう状態なのかなって考えると。
はい。
やっぱりなんか健康じゃないといけないすよね。
うん、ま、そうですね、基本的にはそうですよね。
はい。健康で仕事があって普通に生活できてこうね、さらにそのそれがベースがあって好奇心持っていろんなことに取り組めますよね。
うーん。 ああ、ま、ていうのはま、肉体的な健康プラス精神的にも安定した状態っていうふうに捉えた方がいいですかね。
はい。 まさしくその通りです。それが1番新しい考えのに心を開くコツなのかなと思いました。
うーん。 はい。 うんうんうん。 そうですね。ま、でも先ほどの、あの、浮気だなんだっていうお話の時に、あの、ご自身の意見として、あの、私は違うけどね、みたいなことまでは、いあの、言及はされないですか？
はい、いやはい。 はい。 あ、私はそれを試したことないからどういう状態かわからないけど、1人の人を愛して愛して、深く関係になることがいいことなんじゃないかなと思ってたんですよ。
はい。 うんうん。 うーん、うん。
ただし、そこでやきもちを焼いたり、嫉妬して別れたことって多々あったんですね。だから、その生き方っていうのも何かしら誰かとより良い関係を築くために。
はい。 うん。
いいレッスンがあるんじゃないかなと思って興味を持って聞きました。
ああ、そうですよね、全く違う、かんあの考え方っていうのもね、頭から否定する理由はないですもんね。
はい。 うん。 はい。 そうなんですよ。新しいテクノロジーも同じようなもんじゃないですか。
うん。 そうですね。
はい、だから考えも含めて、機能にもこう心を開くためには、好奇心を持つ、好奇心を持つためには健康でいないといけないすよね。
うんうんうん。 <laughs> はい、はい、そうですね。
いや、だからもうジム行こうかなってなりました。はい。<laughs> え。
<laughs> はあ、あ、でも他にも何かその、オープンマインドでいるために心がけてることって、ま、今のジムのお話なんかもそうだと思うんですけど、なんか他にあります？
はい。 はい。 はい。 英語を学ぶってことです。
おお。
英話すっていうことはオープンマインドにすごく近い近づくんですよ実は。もう言葉がダイレクトじゃないですか。
そうですね。
フレンにもなるし、きちんと英語を話せるっていうこと自体でオープンマインドっていうものをきちんと理解できると思います、私は。
うんうん。 ああ、確かにこの日本語のような、あの、ね、ないですもんね。察してみたいなところが
はい。 そうなんですよね。そうなんですよ。でも実際この世界って英語でほとんど作られてるんですよ。コンピューターも英語で作られてます。チャットジーピーティーも英語だし、鉄道システム、株式会社、資本主義、全部英語なんですよ。英語理解するっていうのが、こうなんかね、世界を理解するのに役立って、しかも、こう心を開けるコツになるんじゃないかなと思ってますね、合わせて。はい。
はい。 うーん。 うんうん。 あ、確かにそうですね。うん。ま、でも1つだけあの、ま、気になるとかいうがあれなんですけど、あの、日本ま、対あの、欧米人とか、外国人っていう部分ではすごく、あの、すんなり入ってくるんですけど、日本人を相手にした時に、あの。
はい。 はい。 はい。 うん。 はい。 はい。
それがなかなかすんなり、あのお互いに納得できるのかなっていう疑問はちょっとあるんですけど。
いや、いかない時も多々ありますよ。
ああ、やっぱりそうですか。おお。
はい。もう無理だって思う時もありますよね。
うーん。
難しいすね、そこは。
そうですよね。
心を開いても心開いてくれなかったらもう仕方ないじゃないですか。何も変えられないですよね。だからそこを無理に変えるのって良くないと思います。だって、そこって課題が違うじゃないですか。
そうね。 ええええええ。 うん、そうですよね。
我々が私が変えちゃったら彼らがこう自分で気づいて学ぶっていうレッスンを取り上げることになっちゃいますよね。
うーん。
だから、課題を分離するっていうのもすごい大切なのかなと思うんですよ。
ああ、確かに。
でもそこでへこんだり気分が悪くなったりするっていうのはあると思うので、そのうまい対処方、の仕方っていうのは今をこう、うまく生き抜くポイントになるのかなと思うんですね。
うーん。 ああ、そうですね。
ジムに行くのでもいいし、友達とかそういうのでもいいし、好きなことをするっていうのでもいいと思うんですよ。
うんうん。 うーん。
何かこう自分の心が落ち着くことをがすっていうのがひとつかもしれないですね。
はい。 ああ、いいですね。あとは、あの、ま、あの、近い関係の人たち、お友達とか、ご家族とか、そういう人たちに対してもオープンマインドで今は、あの、接してるってことですか？
うん。 はい。はい。 いや、オープンマインドで接したいんですけど、ね、なかなか難しい時もあるなっすありますね、やっぱり。やっぱり、急にずっと怒ってたら、なんかなんで怒ってるのって急に言っちゃうじゃないですか。
はい。 <laughs> いや、そうですよね。
難しいなって感じるんですけど、やっぱりほんとにでもベースとしては心を開く。
うんうん。
うん、柔軟に行くっていうのは、なんか曲げたくないすね。<chuckles>
ああ、やっぱりそれがご自身のた成長につながるとか、そういうことですよね。
はい。 そうなんですよ。はい、やっぱりそういう機会っていうのはどこにあるかわかんないので、心を開くっていうことで、こうね、手に入れるのかなと。好奇心を持つっていうことですね、同意語で。
はい。 はい、はい。
ていうのがやっぱりね、こう大切なことだなって思いますね。うん。
ああ、でもいいですよね、そうやって、で、同時にね、あの、体もメンタルも、あの、健康に保てるっていうことでね。
はい。 はい。 いや、そうなんですよ。そこが繋がっていくっていうことが、こう人間性を成長させる、もうテクノロジーとか成長するけど、人間性ってあまり成長しないじゃないですか。そこをね、高めていくっていうことが今の時代重要なのかなって、こう思いますね。
うん。 いや、そうですよね。 うん。ああ、いやほんとに参考なるお話いただいて勉強になりました。ほんとありがとうございました。
いやこちらこそ、楽しかったです。ありがとうございました。またよろしくお願いします。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
失礼します。